Eee, sevmesi için ne öneririm? E o onun lezzetini eee, mesela, benim domates çorbasında yaptığım gibi, onun lezzetini değiştirecek, çocukların o damak tadını geliştirecek o lezzetlerden eklemelerini, yani, ben tavsiye ederim kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yemekleri, yani Evet, o yemeği geliştirmeliler. Şimdi, baktığında bizim Türk mutfağındaki yemekler çok basit gibi görünüyor ama gerçekten çok ayrıntılı, çok, eee, ufak dokunuşları var. Mesela, bir su fasulyeyi yaparken aslında o fasulyeyi kaynatıp önce o soğanı, eee, bütün şeklinde içine koyup, eee, hani, kaynatırsan ve sonra o soğanı çatalla ezip de, eee, hani, ayrıca içine, eee, ay hani, ayrıca onu yaparsan kıvamı çok daha farklı oluyor. Yani bir ş yemeği yapmak için yapmadığında, eee, lezzeti ve kıvamı tuttuğunda çocuklar gerçekten ona bayılıyor, yani. Evet.
Değil mi? Yemekleri çeşitlendirmeliler. Tek Evet. Evet. Çok çok. Kesinlikle. İçine yedirmek lazım, evet. Kesinlikle. Bayılıyor. En azından iki üç, ııı, model çıkarmak lazım bir sebzeden. O olmuyorsa o, o olmuyorsa o şeklinde, eee, çocuklara da denenip sofraya konması lazım hem sağlık açısından Kesinlikle, tabii.
Tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de, eee, tazelik de önemli. Tazeliği de önemli. Onları iyi saklamalıyız dolapta.
Kesinlikle, tabii ki de. Eee, çok küçük belki porsiyonlarla yapıp, hani, çok yetecek kadar, 2 günlük filan tüketmek de daha mantıklı.
Evet. E, tabii, o sebzeleri, mesela, eee, d yani, saklarken, işte, dolapta, eee, altına ıslak peçete koyabilirsin mesela, o çok işe yarıyor. Yani, eee, çünkü tadını doğrudan etkiliyor yani tazeliği e eee, çok çabuk bozulabiliyor çünkü sebzeler. Evet.
Evet. Kesinlikle haklısınız. Tabii, tabii, tabii ki de, tabii ki de. Salatada bile, ııı, dediğiniz gibi, taze Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim, çok güzel bir konuşmaydı, çok sağ olun.
Eee, ben de çok teşekkür ederim, sonra görüşürüz.
Görüşürüz.

Ya ben genellikle kesinlikle fırını tercih ediyorum çünkü, ııı, yani mes örnek veriyorum ben patatesleri böyle cips şeklinde kesiyorum son zamanlarda böyle cips şeklinde ince İnce ince çok ince kesiyorum. Ondan sonra onları tuzla, eee, karabiberle bir de kırmızı toz biberle karıştırıyorum baştan yağını dökmeden önce. Eee, baharatlıyorum ondan sonra yağını koyuyorum, eee, iyice harman ediyorum yani, anlatabildim mi onu? Eee, o şekilde fırına veriyorum. Bu sadece mesela e, patatese bir örnek. Onun dışında mesela kimse pek yapmaz. Ben brokoliyi vs. de fırına koyuyorum. Eee, böyle, hafiften zeytinyağlayıp mesela o patatesi yaparken o brokolileri zeyt patatese koyduğum, eee, zeytinyağı ile de harmanlıyorum 2 dakika patatesin yanlarına koyuyorum. Çok güzel oluyor.
Evet, çok ince. Evet, baharatlıyorsun. Evet. Evet. Çok güzel. Hatta karnabaharı da böyle yapabilirsin. Yani çok tarif var böyle karnabaharı da dediğin gibi zeytinyağı hatta zerdeçalla yağlıyorlar ve direkt direktman çiğ olarak fırına veriyorsun ve çok inanılmaz yanına da yoğurt hani acı isteğe bağlı acı da koyabilirsin inanılmaz, ııı, sebzelere Çünkü karnabahar da çok hem, eee, çocuklar tarafından hem de bazı gençler çok sevilen bir sebze olmuyor ama değişik tatlarla böyle bayağı güzel lezzetlendirilebiliyor.
Evet. Zerdeçal. Hıı. Evet. Evet. Evet. Zerdeçalı ilk defa duydum ama biliyor musun? Taze zerdeçal mi acaba?
Evet za E, no normal, ııı, kuru baharat olarak zerdeçalı ı zeytinyağının içine dökün hafif onu, işte, hani nasıl yumurta sürüyoruz ya fırçalarla o şekilde sürüp fırına verdiğiniz zaman üstüne susam da koyabilirsin mesela ya da acı biber, pul biber yani acıya bağlı.
Hı baharat olan. Evet. Evet. Evet. Acaba taze zerdeçalı da havanda, böyle, dövüp, eee, ezme hâline getirirsem olur mu ki?
Olabilir. Olabilir, olabilir, olabilir, yani o da o o olabilir neden aynı tadı verebilir diye düşünüyorum yani çok güzel yani
Hıı. Süper. Onun Evet, onun dışında mesela balık yaparsam onu da fırında yapıyorum genellikle çünkü hem daha güzel daha sulu oluyor hem de tavada yapınca etraf pisleniyor biliyorsun ocak pisleniyor yani.
Çok güzel. Evet, evet, hem e, pis hem de koku o bir süre o balık kokusu hele evden çıkmıyor.
Evet. Evet, kesinlikle. Eee, ya onun dışında et falan yaparsam ama et et tavada oluyor ya. Yani, eee, tabii, en iyisi mangal da ha hani et genellikle, eee, hani, eee, tavada tercih ediyorum. Onun dışında buharda da çok tercih ediyorum ben buharda da çok yapıyorum bu arada.
Pek Evet. Kesinlikle, evet. Buharda kullanma hem daha sağlıklı hem de vitamininin ölmediğini sebzelerin, eee, söylüyorlar, eee, daha sağlıklı olabiliyor. Peki sebzelerde Çok güzel yani hele sebze yemekle, eee, hele, eee, çok zor yani ç çoğu mutfakta çoğu evde sebze yemeği çok az pişiriliyor genellikle hani, eee, tavuk et balık tarzında hazır gıdalar n bir nevi tüketiliyor sebze tüketmen çok iyi.
Evet. Evet, öyle oluyormuş. Hı hı. Hepsi favorim aslında. Evet. Doğru. Evet. Ya, mesela